Ну, может быть, не на уровне там икон на стене, но вот что-то <chuckles> что-то своё, да?
Да, да, да, понимаю. <chuckles> Я уж прям так это, <chuckles> а. А, задумалась. А, ну, есть, например, какие-то свои, ам, пищевые привычки, да, с которыми я там не готова расава расставаться. Например, мы любим супы, мы едим супы, и вот мы здесь, э, не не двигаемся. <laughs> Да, то есть никаким нашим друзьям не удалось нас, э, есть а, научить нас есть на ланч, э, бокадильос. Да, вот эти огромные бутерброды, м, э, когда берут полбатона, кладут, э, хамон и и сыр и накрывают другой половиной батона. И вот это- еда. То есть я не считаю этой едой и никогда считать не буду. <chuckles>
Хотя, вдруг это икона? Почему нет? Мгм. Так. Мгм. Мгм. Что это? А. Мгм. Забавно. Да, тебе бы подошёл бутерброд с супом. Я, кстати, видела такие супы, вот когда берут такой каравайчик, как-то выдалбливают его и наливают туда суп, да, что-то вроде. Такой компромисс, видимо. Кто-то когда-то тоже, наверное, сошёлся, так вот, такая парочка сошлась, и они подумали, как бы нам совместить сандвич и суп?
М-да. А, да-да-да, классно. <laughs> Классно. <laughs> <chuckles> Да. Вот реально, э, на этот компромисс я ещё плюс-минус согласна, а, но так я здесь не двигаюсь. <chuckles>
Мгм. Да уж. Мгм, мгм. А какие вещи, наоборот, тебе настолько понравились, и ты подумала: "Боже, почему я так всегда не делала просто? Почему так все не делают на моей родине?" И ты их с радостью приняла?
М, это, знаешь, когда, а, ты приходишь, а, в магазин, на базар, э, да, господи, даже в в мэрию ты приходишь. А, и тебе говорят: "А, золотко, а, ну там, пройди сюда. Что ты хочешь, королева моя? А, красавица, какая ты сегодня прекрасная, <laughs> м!" <laughs>
Мгм. Так. <chuckles> О. Да ладно, не верю просто. <laughs> Предоставьте окно записи. А, потрясающе.
Нет, именно так и говорят, э. То есть я уже была и королевой, и принцессой, и красоткой, э, <chuckles> и красавицей, и вообще кем только не была, и мне очень нравится ими быть. <chuckles>
О. Мгм. Ну, это круто. А ты начала так же к людям обращаться?

Мгм. Интересно.
Да, вот смотри, просто тут реально очень много людей, э, встречаются, а, на завтрак. А, неважно, они могут работать в офисе, выскочить позавтракать, они просто там, друзья, встречаются. То есть это реально очень принято.
А. Мгм, то есть завтрак- это не то, что человек первым делом, м, делает дома у себя, пока его еще никто не видит, там, ненакрашенный, вообще не в состоянии.
А Да. Да да да, в халате и тапочках.
А он уже пришел на работу, уже весь такой красивый, еще и куда-то пошел, и у него всё еще завтрак, то есть это еще не обед.
Да-да-да, э, тут не парятся по поводу работы. <laughs>
М. Интересно. И по поводу того, чтобы поесть утром тоже. <chuckles>
Да, но вот проблема в том, что, а когда ты встречаешься с кем-то там на завтрак или даже сам просто, да, поел, э, ну, ешь не дома, а идёшь куда-то, а, то это завтрак обычно кофе и круассан.
Мгм. М-да. Мгм.
Ну, или какая-то другая сладкая булочка. А я такое есть не могу. <laughs>
Так. М. Вообще или конкретно на завтрак ты это не можешь, то есть в качестве первого приёма пищи?
М. В качестве первого приёма пищи, да, не могу. А, э, меня сразу бунтует, э, мой желудок. Вот мне нужна какая-нибудь нормальная еда, э, типа яйца, творога, каши. Ну, вот что-то такое, <chuckles> а, это совершенно невозможно добыть, <chuckles> э, ни практически нигде.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Ну, ты имеешь в виду, в кафе невозможно там быть, да, мгм, в таких общественных местах.
Да, да, в кафе невозможно добыть, э, да, в общественных местах. И я очень сильно страдала, пытаясь адаптироваться вот к этой вещи, а, потому что, ну, с друзьями надо встречаться, а, или по работе надо встречаться, и совершенно непонятно, чё делать.
Мгм. Так.